ใช่ครับผม และอีกอย่าง ตัวเลือกหนึ่งเนี่ย ผมอยากจะแนะนำในเรื่องของ อ่า การจัดสภาพแวดล้อมในเรื่องของการทำงาน ถูกต้องไหม เพราะเห็นอะตอนแรกอะ คุณบอกมาว่า มี อาจจะเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยที่แบบว่าโทรมาหาเรา โดยที่แบบว่าเราไม่ได้รับ อ่า ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบงานในส่วนนี้แล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นในเรื่อง เอ่อ เวลาของการทำงานของคุณจริง ๆ เนี่ย ถ้าเกิดว่า ไม่ได้ อ่า จำเป็นที่จะต้องรับโทรศัพท์เนี่ย ก็อยากจะให้ อ่า แค่ปิดการแจ้งเตือนเอาไว้ก่อน อา
ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ
หรือไม่ก็อาจจะเลือกที่จะไม่ รับโทรศัพท์ ณ เวลานั้น แล้วใช้การ โทรกลับในช่วงเวลาพักเที่ยง หรือว่า อ่า ในช่วงเวลาอื่นที่ไม่ ไม่ รบกวนเวลาการทำงานหนักของเราอะครับผม แล้วก็อธิบายกับทางลูกค้าไปว่า เออ ว่า เรานะไม่ได้แบบว่ามีหน้า ที่รับผิดชอบ ต่อส่วนนี้แล้ว ถ้าจะติดต่อกับคนเนี่ย เราก็ต้องให้เบอร์ หรือ อ่า ชื่อ กับคนที่รับผิดชอบ ณ ปัจจุบันเนี้ย ให้กับทางลูกค้าได้รู้เลย เพราะว่าอย่างน้อยอะ ถ้าเกิดว่า เขาจะได้มีเบอร์ติดต่อ กับคนที่รับผิดชอบโดยตรง โดยที่ไม่ต้องบอกมา ผ่านเราตลอดเวลา จะต้องไม่บอก ไม่ต้องมาเสียเวลาของเราด้วยอะครับผม ถ้าเราจัดสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะกับ การทำงานเนี่ย ผมว่างานที่คุณทำเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายอะ น่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
อือฮึ ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ อืม อะ อืม ค่ะ ในเรื่องของการ คุยกับลูกค้าเนี่ย เอาจริง ๆ ว่า ก่อนหน้าเนี้ยค่ะ เราก็ ไม่กล้าที่จะปฏิเสธการคุยกับลูกค้าเนาะ หรือว่าเวลามีสายเข้ามาเนี่ย คือ เราก็แบบว่า รับสายแบบอัตโนมัติ บางทีมือมันไปเองเลยอะค่ะ โดยที่ยังไม่ทันคิดเลยว่า ใครโทรมา อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ๆ ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่า คุณแนะนำมาในเรื่องนี้เนี่ย เราอาจจะต้องปิดเสียงแจ้งเตือนจริง ๆ แหละ เพราะว่าจริง ๆ แล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่เรา ที่ต้องมาตอบคำถามแล้ว แล้วก็ อ่า ถ้าเป็นลูกค้าเนี่ย ก็จะใช้การโทรกลับภายหลังอะเนาะ หรือไม่ก็อาจจะต้องเอาโทรศัพท์เนี่ยไปอยู่ไกล ๆ ตัวนิดหนึ่ง เพื่อที่จะไม่ให้แบบว่ามือเนี่ย มันไปกดรับสาย หรือกดอ่านข้อความอัตโนมัติอะค่ะ เพราะบางทีเนี่ย พอเรากดอ่านแล้วเนี่ย อ่า ลูกค้าเขาก็เห็นแล้วว่า เรากดอ่าน เราก็เลยต้องตอบไป ยาวไปเรื่อย ใช่ เพราะว่าเราจะกดอ่านแล้วเราไม่ตอบเนี่ยมันก็ไม่ได้ค่ะ ฉะนั้นทางที่ดีคือ เอามือถือไปไว้ไกล ๆ เลย จะได้ไม่ต้องกดไม่ต้องเปิดตั้งแต่แรก อย่างเงี้ย ก็ดีเหมือนกันนะคะ
ครับ อืม <chuckles> ครับผม ครับ เป็นใครใช่ไหมครับ? อือฮึ อืม ครับ ผม อืม ใช่ ๆ ๆ เราต้องตอบ ใช่ ครับผม